ช่วยแชร์ให้ฟังกันหน่อยได้ไหมคะว่า อาหารที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่า คิดถึงคนในครอบครัวมาก ๆ เลย แบบนี้เนี่ย มีอาหารอะไรบ้างเหรอคะ?
ค่ะ ตรงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยค่ะอยู่แถวภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยน่ะค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงอาหารน่ะค่ะ มันก็จะมักนึกถึงอาหารเหนือมาก่อนเป็นอันดับแรกเลยล่ะค่ะ
อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ เข้าใจเลย ค่ะ แล้วมีอาหารประเภทไหนบ้างคะในภาคเหนือเนี่ย ประมาณนี้ ช่วยแชร์หน่อยได้ไหมคะ?
ค่ะ ค่ะ แล้วก็ โอ้โฮ เราชื่นชอบอาหารเหนือนี่เยอะแยะมากมายเลยอะนะคะ ทั้ง ๆ ที่แบบบ้านเราเนี่ยเป็นครอบครัวคนจีนที่ไม่ได้ทำแบบกับข้าวพื้นเมืองมากมายค่ะ แต่ว่าเรื่อง ใช่ค่ะ แต่ เพราะว่า เอ่อ คุณตาคุณยายอะค่ะเป็นคนเมืองนะคะ เป็นคนพื้นเมืองเหนือ เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะชอบทำกับข้าวเมืองให้เราทาน เราก็เลยชื่นชอบแบบรสชาติเมือง ๆ ไปด้วย ค่ะ
อืม อ๋อ เหรอคะ? อือฮึ อืม อ๋อ แบบนี้เอง อา เข้าใจเลยค่ะ แล้วทีนี้ในส่วนเมนู ที่ อ่า คุณตาคุณยาย หรือว่าคุณปู่คุณย่าที่ อ่า ทำเมนูให้คุณทานเนี่ย มีเมนูอะไรที่แบบว่าเป็นความทรงจำที่แบบว่าเมนูนี้เด็ดที่สุดเลยอะค่ะ แบบเนี้ยค่ะ มีไหมคะ?
อืม ค่ะ ก็มีนะคะที่แบบนึกถึงแล้วแบบน้ำลายไหลเลย ก็จะต้องเป็น เอ่อ ตระกูลน้ำพริกนะคะ คือน้ำพริกตาแดง น้ำพริกหนุ่มนะคะ ตรงเนี้ยค่ะถ้าได้ทานกับแบบจิ๊นทอดนะคะ หรือว่าหมูทอดสูตรแบบเชียงรายเนี่ยค่ะ โอ้โฮ ทานกับข้าวเหนียวร้อน ๆ ควันออกกรุ่น ๆ นะคะ มีเท่าไรก็หมดเท่านั้นเลยจริง ๆ ค่ะ
อืม ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อือฮึ อ๋อ เป็นตระกรู เอ่อ เขาเรียกอะไร ตระกูลน้ำพริกเลยใช่ไหมคะ อันนี้เนี้ยคือ อ่า ปกติเนี่ยอาหารพวกเนี้ยที่คุณ อ่า เน้นน้ำพริกแบบนี้เนี่ย คุณ ท สามารถเรียนรู้แบบ ทำได้แบบ โอเค ตามที่ อ่า ทางผู้ใหญ่เขาทำให้คุณทานเลยไหมคะ?
ใช่ค่ะ อืม โอ้โฮ ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายมาก ๆ อะนะคะ ที่แบบตอนที่คุณตายังอยู่เนี่ยนะคะ เอ่อ ท่านก็แบบอายุ อายุแบบ 60 กว่าแล้ว แล้วก็ท่าน ท่านเสียไปตอนที่อายุยังไม่เยอะ ในความทรงจำ ค่ะ ของเราเนี่ยก็จะนึกถึงแต่ โอ้ ขอบคุณมากค่ะ ก็จะนึกถึงรสมือของท่านนะคะ เป็นคนทำกับข้าวอร่อยมาก ไม่ได้ชั่ง ตวง วัด เลยนะคะ ก็คือหยิบอะไรได้ก็โยนลงไปในครก ตำ ๆ แป๊บเดียว เออ ออกมาก็เป็นแบบ
อือฮึ ค่ะ ฮึ ค่ะ อ๋อ เหรอคะ? ต้องเสียใจด้วยนะคะเนี่ย อืม อืม อ๋อ เข้าใจเลยค่ะ ก็เหมือนกับว่าชินกับรสเดิม ก็คือเคยมือใช่ไหมคะ แบบว่าใส่ตามที่เขาใส่ปกติเลย อืม น่าสนใจค่ะ แล้วยังไงต่อคะ?
ใช่ แล้วเราก็แบบว่า เอ่อ รอทานอย่างเดียวไงคะ พอจะ เราจะแบบ เออ จะแอบเหลือบมอง แอบสังเกต แบบอยากจะฉกเคล็ดลับ เออ คุณตาก็ไม่อยู่ให้ฉกแล้วไงค่ะ แต่ว่าเราก็ เอ่อ พอจะจำได้ว่า ในตอนที่เราเด็ก ๆ น่ะค่ะ แบบรสชาติของกับข้าวที่คุณตาทำเนี่ยอร่อยทุกอย่าง แล้วก็รวมไปถึงแบบของกินเล่นของทางภาคเหนือด้วยนะคะ ที่คุณตาทำไม่ทานเนี่ยก็อร่อยมาก ๆ เหมือนกันค่ะ
อืม อืม ค่ะ ฮึ อืม ค่ะ น่าสนใจเลยค่ะ ของกินเล่นนี่มีอะไรบ้างเหรอคะ?
โอ้ ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มันแบบทำง๊ายง่าย ก็คือข้าวจี่น่ะค่ะ
อืม อ๋อ ข้าวจี่เหรอคะ ข้าวจี่นี่ทำยังไงเหรอคะ?
ค่ะ สำหรับข้าวจี่นะคะ คุณตาเนี่ยเขาก็จะเอาแบบข้าวเหนียวนึ่งนะคะที่แบบเย็นแล้วน่ะค่ะ ไม่ใช่แบบที่นึ่งเสร็จใหม่ ๆ นะคะ อันนั้นนะมันจะแบบนุ่มนิ่มไปค่ะ เขาก็จะรอให้มันแบบ เอ่อ เหมือน ก ข้าวเย็นนิดหนึ่งนะคะ เขาจะเอามาปั้นเป็นก้อนกลม ๆ ค่ะ
อือฮึ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อือฮึ อืม
แล้วก็เอามือกดให้มันแบนนิดหนึ่งนะคะ แล้วก็ทาหน้าด้วยน้ำมันหมูค่ะ เสร็จแล้วก็จะใส่กะปิปาดเข้าไปข้างหน้าอีกทีหนึ่งค่ะ แล้วก็เอาไปแบบย่างไฟค่ะ
อา อือฮึ อืม ค่ะ อืม น่าสนใจนะคะ ก็คือข้าวจี่ของคุณเนี่ยก็คือทำจากข้าวเหนียว ใช่ไหมคะ แล้วก็ต้องแบบทิ้งไว้ให้เย็นก่อน แล้วก็ทำให้แบน ๆ เนาะ แล้วก็เอาน้ำมันหมูทา แล้วก็กะปิทา อย่างงี้เหรอคะ แล้วไปทำอะไรต่อไหมคะ หลังจากนั้น?
ใช่ ก็คุณตาเขาก็จะแบบเอาไปวาง เหมือนเขาจะเรียกว่าวิธีการจี่เนาะ เขาถึงได้เรียก เอ่อ เอ่อ ของว่างตัวนี้ว่าข้าวจี่น่ะค่ะ ก็คือเอาข้าวเนี่ยไปวางบนตะแกรงน่ะค่ะ ก็จะรองด้วยตองก่อน ข้าวมันจะได้ไม่ติดกับตัวตะแกรง ใช่ไหมคะ แล้วก็กลับด้านไปมา อย่างเงี้ยค่ะ คือความหอมของน้ำมันหมูกับกะปิเนี่ยนะคะ กับข้าวเหนียวที่มันโดนไฟไหม้นิด ๆ เกรียมกรอบนิด ๆ เนี่ยค่ะ มันทำให้แบบความอร่อยของ ของข้าวเหนียวจี่เนี่ย มัน มันอร่อยเต็มปากเลย แบบแสงออกปากเลยค่ะ ไม่ ไม่รู้สึกถึงความ
อืม อะฮะ อา อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ขนาดนั้นเลยนะคะ อือฮึ
ใช่ ไม่ ไม่รู้สึกถึงความคาวของกะปิเลยนะคะ แล้วก็ไม่สามารถหาเมนูเนี้ยที่ไหนทานได้อีกค่ะ
อือ ค่ะ อืม ที่คุณบอกว่า ไม่มีความคาวของกะปิเนี่ย คือหมายถึงว่า เขาปาดด้วยความหนาแค่ไหนคะ? แบบหรือว่าแบบบาง ๆ เหรอคะ?
อืม อ๋อ ไม่หนามากค่ะปาดบาง ๆ ค่ะ คือถ้าหนามาก มันก็ มันน่าจะเค็มไปอะน่ะค่ะ
อ๋อ แบบนี้เอง อา เข้าใจแล้วค่ะ แล้วคือเขาปั้นนี่แบบขนาดประมาณไหนเหรอคะ?
อ๋อ ก็น่าจะแบบประมาณ เอ่อ ไม่แน่ใจว่า เส้นผ่าศูนย์กลางนี่จะประมาณ แบบนิ้ว หรือนิ้ว 1/2 เนี่ยค่ะไม่ใหญ่มากนะคะ แบบพอคำแบบ
อือฮึ อ๋อ ไม่ใหญ่มากค่ะ อือฮึ
ใช่ค่ะ กัดแบบ 1-2 คำสำหรับเด็ก ๆ เนี่ยนะคะ ก็ถ้าหนามาก อืม มันน่าจะเวลาเราเอาไปจี่ มันน่าจะแบบ เอ่อ ความร้อนมันน่าจะไม่ทั่ว 2 ด้าน อย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ อือฮึ อ๋อ ก็แสดงว่า น่าจะแบบกดข้าวเหนียวให้แบน แบบแบน แบบบาง ๆ ที่สุดเท่าที่จะทำได้เลย แบบนั้นใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ ก็น่าจะเป็นอย่างงั้น เท่าที่พอจะระลึกภาพได้เนี่ยนะคะ คือเราก็พยายามจะไปหาเมนูเนี้ย ตอนที่แบบเราย้ายมาอยู่เชียงใหม่ อ๋อ ไปเดินถนนคนเดินเขาบอกว่า มันมีข้าวจี่ขาย เราก็ไปยืนส่อง อืม ทำไม หน้าตา หน้าตามันแตกต่างค่ะ มันไม่เหมือนที่เราเคยทาน รสชาติก็ไม่ใช่ ค่ะ
อ๋อ อือฮึ ค่ะ อือฮึ อา อ๋อ ค่ะ ก็แสดงว่าเมนูอันนี้ เป็นเมนูเฉพาะครอบครัวคุณหรือเปล่าคะ แบบนั้น?
ก็คิดว่า อาจจะเป็นอย่างงั้นนะคะ คือคุณตาเขาสร้างสรรค์ขึ้น เองหรือเปล่าเอ่ย ตอนนี้ก็นั่งนึกอยู่นะคะ เพราะว่ามันหาที่ไหนไม่ ไม่ได้เลย แล้วก็ อ่า พอนึกภาพเนี่ย เราพยายามที่จะไปตามหาเมนูเนี้ย แม้แต่ว่าใน ในจังหวัดเชียงรายที่ ที่เราแบบว่าเกิดอยู่ตรงนั้นน่ะนะคะ ก็ไม่เคยเห็นใครทำ แสดงว่าคุณตาเขาอาจจะคิดค้นขึ้นมาเองนะคะ เมนูเนี้ยค่ะ
อืม อา อืม น่าสนใจค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม อ๋อ น่าสนใจมากเลยนะคะเนี่ย ก็คุณหาที่ไหนไม่ได้เลย แล้วแบบนี้เนี่ยเคยลองทำทานเองแบบเหมือนสมัยเด็ก ๆ ที่คุณตาทำให้ไหมคะ?
คือเราก็ลองพยายามทำแล้วนะคะ แต่ว่าพอ พอ พอทำแล้วเนี่ย เราว่ารสชาติมันไม่ใช่ มันไม่ได้ เราไม่รู้ว่าเราไปทำผิดพลาดตรง ไหน <chuckles> มันไม่อร่อย ค่ะ เราก็เลยคิดว่า
อือฮึ อ๋อ เหรอคะ อืม ค่ะ ทีนี้ก็ ค่ะ ยังไงต่อคะ? แชร์ได้เลยค่ะ
ก็คิดว่าน่าจะเก็บเอาไว้เป็นความทรงจำดี ๆ ดีกว่านะคะ ก็คือแบบ <chuckles> ทำเองไม่รอดค่ะ จริง ๆ
อืม แบบนี้เองค่ะ อืม ค่ะ ก็รู้สึก เอ่อ เสียดายเหมือนกันนะคะ ฟังที่คุณเล่าแล้วก็เนาะ คือทำแบบที่คุณตาทำ แล้วก็อาจจะยังไม่ได้เหมือนกับที่คุณตาทำเลย ใช่ไหมคะ แบบนี้ทีนี้ เอ่อ มีการเปลี่ยนแปลง หรือว่า อ่า ไหน ๆ ทำแบบคุณตาไม่ได้แล้วเนี่ย เราได้มีการเปลี่ยนแปลงไหมคะว่า อ่า ข้าวจี่ทำแบบคุณตาไม่ได้ แล้วเราลองทำแบบที่เราทานได้ แบบเนี้ย มีบ้างไหมอะคะ?
ใช่ค่ะ โอ้โฮ ก็ตั้งแต่ลองทำครั้งแรกแล้วมันแบบไม่ผ่าน รสชาติมัน แย่ เราก็แบบว่า เออ ยกมือยอมแพ้ อย่างเงี้ยค่ะ เราก็ เออ ให้ เก็บไว้เป็นความทรงจำในวันเก่า แต่ว่าก็ยังมีอื่น ๆ ที่ลองพยายามทำอยู่นะคะ ก็คือข้าวหลาม
อือฮึ อ๋อ อือฮึ อา ค่ะ มีอะไรเอ่ย?
ข้าวหลามค่ะ
ฮะ ข้าวหลามเหรอคะ? ข้าวหลาม ข้าวหลามทำยังไงเหรอคะแบบนี้?
ใช่ค่ะ โอ้โฮ ก็ต้องบอกว่าคุณตาเนี่ยเขาเป็นนัก นักประดิษฐ์ประดอยการทำอาหาร ทำขนมของเขาล่ะ แล้วก็ทำเองในแบบทุก ๆ ขั้นตอนด้วยนะคะ อย่างข้าวหลามเนี่ยคุณตาเขาจะทำในช่วงที่แบบฤดูหนาวค่ะ
อืม ค่ะ อือฮึ
ก่อไฟเองนะคะ แล้วเขาก็จะไปแบบตัดต้นไผ่น่ะค่ะ กระบอกต้นไผ่ เอามาทำข้าวหลามเนาะ แล้วก็จะมี เอ่อ ข้าวเหนียวนะคะ กะทิ น้ำตาล เกลือนิดหน่อยค่ะ ตอนเนี้ยคุณตากับคุณยายเขาจะช่วยกันกรอกข้าวลงในกระบอกของ เออ กระบอกไผ่ที่จะมาทำข้าวหลาม ใช่ไหมคะ แล้วก็เอามาแบบว่า เออ จะมีแบบใบตอง ใช่ไหม ปิดจุกข้างบนเนาะ แล้วก็เอามาย่าง ค่อย ๆ ปิ้งย่างหมุนด้านไปเรื่อย ๆ จน เอ่อ เปลือกของมันไหม้ดำเกรียมเนี้ยนะคะ แล้วก็
อืม ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อือ ค่ะ อือฮึ อา ค่ะ อือฮึ อ๋อ ค่ะ เข้าใจละ อือฮึ
ในส่วนของใบตอง ใช่ไหมคะ มีแบบน้ำกะทิเดือดปุด ๆ ๆ ไม่รู้ว่าท่านดูกันยังไงนะคะว่า มันสุกแล้วเนี่ยค่ะ เราดูไม่เป็นนะคะ พอรู้สึกว่ามันสุกแล้ว ก็จะรอจนเย็นนิดหนึ่ง ก็จะใช้มีดปอกเปลือกออก แล้วก็ ล ค่อย ๆ ลืบออก ใช่ไหมคะ ก็จะเห็นแบบ เอ่อ ข้าว ข้าวหลามข้างใน อ๋อ อร่อยมาก ๆ เลยค่ะ เราได้กินสด ๆ กลิ่นหอมของข้าว ของกะทิ แล้วก็ต้นไผ่อะนะคะ รวมทั้งแบบอากาศที่มันหนาวมาก พอเราได้กินข้าวเหนียวแบบอุ่น ๆ ร้อน ๆ อย่างงั้นนะ โอ้โฮ มัน อร่อยจนบอกไม่ถูกเลยล่ะค่ะ
อะฮะ อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ อา อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ อา ดีจังเลยนะคะ ก็คือคุณมีคุณตาคุณยายที่ทำทั้งเมนูอาหารคาว แล้วก็เมนูอาหารหวาน อย่างพวกขนมให้ด้วยเนาะ ก็ข้าวหลามนี่ก็ถือเป็นขนมใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ ก็เป็นของ ของว่างง่าย ๆ เอ๊ะ ง่ายหรือเปล่า คือ คือถ้าซื้อกินในยุคเนี้ยน่าจะง่าย แต่สมัยก่อนมันต้องมีเวลา ต้องอดทนเนาะ เพราะว่า โอ้โฮ เป็นชั่วโมง ๆ กว่าจะได้กิน แล้วเราก็ลองเอามาทำดู ใช่ค่ะ เพราะว่ามันจะต้องค่อย ๆ หมุน ทีละด้าน ๆ แล้วก็เราลองทำดู เอ่อ ปรากฏว่าข้าวมันไม่สุกน่ะค่ะ <chuckles> ข้าวมันไม่สุก
อือ ค่ะ อืม อ๋อ ใช้เวลานานเนาะ อือฮึ ค่ะ อือ อ๋อ เหรอคะ? อืม
ค่ะ ข้าวมันแข็งด้านหนึ่ง แล้วก็ยังเละอยู่ อะไรเงี้ยค่ะ คือแบบทึ่งมาก ๆ เลย สำหรับคนที่ทำข้าวหลามเป็นเนี่ยนะคะ แบบ เออ สุดยอดจริง ๆ ค่ะ
อ๋อ อืม ค่ะ แล้วถึงทุกวันนี้ทำสำเร็จหรือยังคะ เมนูข้าวหลามเนี่ยค่ะ?
ปวดใจกับคำถามมาก ๆ เลยค่ะ คือซื้อกินเอาก็คือดีที่สุดนะคะตอนนี้อะค่ะ <chuckles>
ค่ะ ค่ะ อ๋อ เหรอคะ? อืม ก็ ค่ะ เข้าใจเลย น่าสนใจมากเลยนะคะ ที่คุณตาคุณเนี่ยมีฝีมือในการทำอาหาร แล้วก็ขนมด้วยเนาะ คือปกติเนี่ยความเข้าใจของคนทั่วไปเนี่ย ก็น่าจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่า อ่า ทางผู้หญิงน่าจะทำอาหาร ทำขนมเก่ง อาจจะเป็นคุณยายเนาะ แต่กลายเป็นคุณตา นี่น่าสนใจมากเลยนะคะ แล้วก็มีเมนูที่พิเศษด้วยเนาะ แล้วนอกจาก เอ่อ น้ำพริกนะคะ ข้าวจี่ แล้วก็ข้าวหลามเนี่ย มีเมนูเด็ด ๆ อะไรบ้างอีกไหมอะคะ?
ทำไม่เป็น ใช่ ใช่ค่ะ อือฮึ ค่ะ อ๋อ สำหรับคุณตาเหรอคะ ก็ต้องเป็นแบบแกงเมืองค่ะ ก็คือเป็นแกงขนุนค่ะ แกงขนุนอ่อนนะคะ
อืม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
ค่ะ ตรงเนี้ยคุณตาเขาก็จะตำน้ำพริกเอง เพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีพริกแกงสำเร็จรูปขายเนาะ
ค่ะ อือฮึ
เอ่อ สมัยเนี้ย เขาก็จะ ซ ซื้อเป็น เป็นแบบพริกแกงอ่อม เอามาเป็นแบบ เอ่อ เป็น เป็นน้ำพริกสำเร็จรูป แต่สมัยก่อนเขาจะใช้แบบพริกแห้งนะคะ กระเทียม หอมแดง กะปิ ถ้าใส่ผงชูรสก็ ก็ใส่ไปนะคะ ผงนัว ก็ใส่เพิ่มความนัวได้นะคะ น้ำปลาร้านิดหน่อย เงี้ยค่ะ แล้วก็จะมีขนุนอ่อนที่ต้มสุกแล้วเนี่ยนะคะ ใส่หมูสามชั้นลงไปด้วยนะคะ ก็ออกมาเป็น
อ๋อ อืม ค่ะ อือฮึ อา เข้าใจค่ะ อือฮึ อืม อา มีหมูสามชั้นด้วย ค่ะ
ใช่ เป็นแกงขนุนที่แบบมีความหอมของเครื่องแกง แล้วก็ความนุ่มเล็ก ๆ ของขนุนอ่อนนะคะ หมูสามชั้นก็แบบมัน ๆ อร่อยมากค่ะ
อ๋อ ค่ะ อืม อันนี้ก็คือเป็นแกงกะทิด้วยใช่ไหมคะเนี่ย?
อ้อ นี่ไม่ใช่แกงกะทินะคะ คือแกงพื้น แกงพื้นเมืองเหนือนี่แทบจะไม่มีกะทิเลยค่ะ
อ้อ เหรอคะ? อ๋อ เหรอคะ เข้าใจว่าน่าจะเป็นแกงแบบว่าใส่พวกกะทิอะไรด้วยเนาะ ทีนี้เป็นมีพริก แล้วก็มี อ่า หมูสามชั้น แล้วก็เม็ดขนุนนี่ก็เอาไปต้มก่อนเหรอคะ แล้วค่อยมาใส่แบบนี้?
ไม่ค่ะ ค่ะ เป็น เป็น เป็นขนุนเลยอะนะคะ อืม ไม่ ไม่ใช่เฉพาะตรงเม็ดนะคะ เป็นเนื้อขนุนค่ะ แต่ว่าเขา เขาจะใช้ขนุนอ่อนนะคะ ที่แบบ ม ใช่ค่ะ เราก็ ฮะ อธิบายไม่ถูกนะคะ คือ ฮ
อ๋อ อ๋อ ใช้ ใช้เนื้อขนุนอ่อนนะคะ อ๋อ เข้าใจว่า ค่ะ เข้าใจว่า นึกว่าใส่ลงไปทั้ง ทั้งเม็ด ทั้งขนุนเลย เพราะว่าก็ตัวเม็ดขนุนเนี่ยก็เอาไปต้ม ก็ทำเป็นอาหารได้อีกเมนูหนึ่งอะเนาะ ค่ะ ก็ อา แปลกดีนะคะ น่าสนใจมากเลยค่ะ แล้วเป็นยังไงบ้างคะ มีการปรุงรสชาติยังไงเอ่ย?
ใช่ค่ะ แต่ ว <chuckles> ค่ะ ส่วนใหญ่นะคะ ทาง เอ่อ ทางภาคเหนือเนี่ย เขาก็จะเน้นแบบความ ความเค็มเนาะ คือทางภาคกลางเนี่ย อาจจะเน้นไปที่รสหวานนำนิด ๆ แล้วก็มีกะทิ เงี้ยค่ะ แต่ส่วนของแกงในภาคเหนือเนี่ย ส่วนใหญ่ก็ เขาก็จะเน้นส่วนประกอบง่าย ๆ อย่างเช่น กระเทียม หอมแดง กะปิ อาจจะมีข่า ตะไคร้บ้างนะคะ แต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใส่ เอ่อ กะทิ แล้วก็ในเครื่องแกงตรงเนี้ย มันก็จะเป็นเหมือน เบส เลยอะค่ะว่า เราจะต้องใช้แบบวัตถุดิบประมาณนี้นะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็สามารถใช้ ในแกงเมือง ได้เกือบทุกชนิดเลย ตรงเนี้ยนะคะ
ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ อ๋อ น่าสนใจมากเลยนะคะ เป็นเมนูที่ เอ่อ แบบว่าไม่ ไม่น่าเชื่อว่าเอาผลไม้มาทำเป็นแกงได้ด้วยเนาะ แล้วนี่คุณเคยลองทำเองไหมคะ?
ใช่ค่ะ พูดถึงแล้วน้ำลายไหล เคยลองทำเองค่ะ แล้วก็สำเร็จ เพราะว่า
อา เป็นยังไงบ้างคะ? อา ดีใจด้วยนะคะ สำเร็จด้วยค่ะ เยี่ยมไปเลย
สำเร็จดี <chuckles> เพราะว่าใช้พริกแกงสำเร็จรูปใส่ค่ะ <chuckles>
อ๋อ ก็ ก็ดีนะคะ มีให้สะ มีให้ใส่ ก็ง่าย ๆ เนาะ ก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาแชร์กัน ก็สนุกมากเลย ได้เมนูอะไรที่ เอ่อ แปลก ๆ แล้วก็น่าสนใจหลายเมนูเลยนะคะเนี่ย
ใช่ค่ะ ค่ะ พูดถึงแล้วก็น้ำลายไหล ต้องกลืนน้ำลายดังเอื้อกเลย <chuckles>
ค่ะ
อันนี้ก็สนุกเหมือนกันค่ะ วันหลังเราคงได้มีโอกาสมาคุยกันใหม่นะคะ
ค่ะ ได้ค่ะ มีโอกาสยังไงก็มาแชร์ได้เลยนะคะ ก็ขอบคุณนะคะ ที่มาแชร์กันวันนี้ ขอบคุณค่ะ สวัสดีนะคะ
สวัสดีค่ะ